Ah, bello, molto bello. Sì, sì, c'ho giocato. No, in realtà è proprio completamente diverso, nel senso che non cioè eh, sì hai sempre la racchetta, ma hai dei movimenti molto diversi e tant'è che uno che gioca a tennis fa fatica a ad abituarsi perché
È una variante, da come ho capito, del del tennis. Mh. Mh-mh. Okay. Tipo? Ah, pensavo fosse invece a ehm, agevolato. Invece
Mhmm, bah, sì alla fine sì, perché comunque sai maneggiare una racchetta, però ti devi abituare, ti devi molto abituare. Mh
Ah. Ah, i ritmi forse sono più intensi perché c'è, mhmm, forse più dispendio calor cioè ancora p già il tennis di per sé, ehm, comunque è dinamico.
Mh, non so. Eh, ma son proprio, sai, i movimenti diversi, poi anche l'impugnatura della racchetta, eh, devi muove devi tenere più chiuse le braccia, somma, fatti il mi ricordo che ho fatto una lezione e questo qua m'ha detto: "Ah c ah, ma tu giochi a tennis?" E io faccio: "Perché?" "Eh, si vede." Fa: "Si vede perché" <chuckles> Guarda i movimenti del padel invece me li spiegati. Fa: "Son questi, son questi".
Ah-ah. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay, però come, mhmm, ehm, campo, diciamo, che nel padel c'è sempre la rete che, mhmm, mhmm, di divide 2 giocatori, no?
Mh-mh. Sì, sì, sì.
Okay, invece quello contro il muro come si chiama?
Ah, quello è lo squash. Ah, ho provato anche quello, ho provato anche quello. Sì, ma quello è faticosissimo. Quello lì nella mente, ehm <chuckles> quello è faticosissim
Mi ricor eh, lo squash ec questo è pure grazio pare carino. A voi Io ho sempre avuto paura tipo di beccarmelo in pieno volto 'sta cosina che <giggles>
Sì, devo aver provato un du un paio di volte poi ho detto: "No vabbè, basta". Non ce la facevo proprio, sì, col fiato, <chuckles> fiato cortissim
<chuckles> Ah. Molto carin E adesso se potessi prenderti del tempo per un minimo di attività sportiva su cosa andresti a parare se
Ah, io tornerei al mio amato tennis, solo che c'ho un problema al piede, quindi non non posso al momento. Purtroppo sì, tornerei a quello perché, s ma psicologicamente mi piaceva, perché non pensavo a niente. Mh. Pensavo solo alla alla palla. <chuckles> Sì, esatto, esatto. Pensavo solo a dove mandare la palla, era l'u l'unico pensiero. <chuckles> Sì. <chuckles> Va bene, ciao, grazie, ciao.
Ah. Eh, quindi sei condizionata. Mh-mh. Eh. Eh, la chiave è quella poi, trovare lo sport che <chuckles> che psicologicamente si adatti alla nostra indole, quindi sì. Eh, un po' di Solo quello? <giggles> Ciao.